Mhm. S sama sih. Sama sih aku juga gitu maksudnya ketika aku berhubungan sama orang, berkomunikasi sama orang yang memang pada akhir hari aku akan bekerja sama sama orang ini, atau ada pekerjaan atau ada hal yang aku butuhin dari orang ini. Aku akan menjaga komunikasi itu kalau misalnya dia ada kesalahpahaman menganggap bahwa, "Oh kamu nih orangnya ternyata, eee, seperti ini ya." Gitu sedangkan aku nggak kayak gitu dan mungkin pandangan dia tentang aku tuh cukup mempengaruhi komunikasi ke depannya itu pasti aku lurusin karena
Mhm. Kalau Kakak gimana nih? Mhm mhm mhm.
aku orangnya cukup materialis ya, tapi bukan dalam hal keuangan nih gitu. Jadi materialis aku tuh adalah, mmm, aku semakin dewasanya aku aku melihat bahwa komunikasi antar manusia itu tuh adalah salah satu bentuk transaksi.
Iya iya iya iya. Eee. Bener, iya Kak. Please
Gitu. Mau itu bentuknya secara kita dapat ilmu dari mereka, mungkin ya yang paling tinggi levelnya kita dapat ilmu baru, atau kita, eee, kemudian bisa menjaga kerja sama supaya ke depannya, yaitu kita mungkin bisa kerja bareng, atau bakal kerja bareng, atau bahkan udah kerja bareng. Nah itu kan
Iya, iya, iya. Wah, iya bener bener
komunikomasi komunikasi-komunikasi yang harus dijaga sama kok kayak ngomong, nggak ada jauh beda sebenarnya, mhm.
Mhm mhm.